Renault 5? Je crois que c'est entre vingt mille et 25000 le, tu sais là, genre le 1er prix? Non, c'est 25, OK. Donc ils sont même moins chers que la Renault 5 ouais.
Mmh, jamais. Ah ouais? 25? Et c'est combien d'autonomie, heu, tu sais? Pour la R c
Ouh là là! Heu Renault 5 électrique.
Parce que 25, ça doit pas être énorme hein, les petites, heu après ça veut rien dire.
Alors autonomie, fais voir. Heu 400- 400 kilomètres. Ils disent 410, mais 400 kilomètres quoi.
Mouais, 400
Donc 400 annoncé 400 donc en vrai autonomie, heu, dans les 350 quoi.
Ouais.